في ناس كتيرة عامةً بتفضل واقعة خلّينا نقول في الفَخ بتاع إن هم يفضلوا دايمًا بيقارنوا نفسهم بتقدُّم الناس التانية أو بالناس التانية معاهم إيه، أو وصلوا لإيه؟ وده في أغلب الأوقات، يا إمّا بيحطُّهم في حالة من عدم الرضا أو في حالة من الاكتئاب. فقُل لي كده أنت بتحاول إنّك تقلّل أو تتجنّب الموضوع ده من أساسه إزاي؟
إمم. آه. بُص، أنا برضه عايز أبقى صريح معاك في حتّة، أنا معظم الناس هي اللي بتقارن نفسها بيّا <laughs> أكتر ما باقارن نفسي بالناس. فأنا <laughs> آه. يعني أنا كان عندي تجربة مثلًا وأنا صغير كنت باعمل كده، بس أنا مؤخرًا اكتشفت إن هو الموضوع عكس. فأنا يعني أنا هاقول لك المب الوجهة النظر من ناحيتين. من ناحية الناس اللي بت أنت ما أنا كنت باقارن نفسي، وأنا لسّه صغير ومش فاهم وعايز يبقى أبقى شبه دول، وشبه دول، وشبه دول والناحية التانية برضه ف
يوه، ده إحنا خدنا الحوار في حتّة تانية خالص. <chuckles> ماشي. تمام.
آآ ف وأنا وأنا لسّه شاب مثلًا كده كنت بقى بالاقي أصحابي بيسافروا. الإنستجرام كان بالنسبة لنا كارثة لما ظهر وانتشر، عشان كان الناس كلها بتنشر أعمالها الجمي جميلة وحاجاتها اللي شاريينها، واللي عاملينه، واللي مسافرينه
حلو ده، اتفضّل. <laughs> أيوه.
كان يعني جاب آآ جاب اكتئاب لكل ولاد التسعينات <laughs> يعني يعني كل شباب التسعينات كانت المقارنة في الفترة دي على ودنه بقى، وكُلّه بيحاول يظهر ويبان، لإن ال ما حدش بينشر خيبته. كل الناس بتنشر الحاجات الحلوة بس، فأنت بتبدأ تحس بعدم رضا، تبدأ تحس هو إيه ده؟! هو أنا منزل إيه ده أنا بُص ده بقى له آآ 5، 6 سنين بيسافر وأنا لسّه عمري ما عتِّبت برّه القاهرة، حاجات بقى كده بتحصل بقى من الحاجات دي.
مفهوم. مفهوم. صح.
كان إحساس وحِش جدًا طبعًا، وحصل معايا أكتر حاجة ضايقتني لمّا كنت أنا خلّصت جامعة ودخلت جيش، فأنا اتأخرت عن دفعتي كلّهم، هم خرجت من الجيش الناس كلّها بتترقى، وأنا أصلًا لسه ما بدأتش شغل.
اهم. أها.
كانت مقارنة سيئة جدًا، وفاكر بقى هو اشمعنى أنا؟ هو أنا إيه حظي كده في الدنيا بقى؟ وقاعد باضرب أخماس في أسداس، ونسيت الهندسة، ونسيت الناس وكل حاجة، آآ فكانت فترة طبعًا مش لطيفة.
أوكي.
آآ بدأت بقى قدّام إن أنا باذاكر، بانزل شغل، نزلت شغل ع مع إن رغم إن أنا خلصت جيش من هنا نزلت شغل على طول.
آآ
طب خلّيني معلش، يعني قُل لي برضه أنت يعني إزاي كنت بتحاول إنك تـقلل من إنك تقارن؟ يعني أنت بدأت تحس إن ده عامل لك مشكلة
إمم.
بدأت تعمل إيه بقى عشان تمحي المشكلة دي أو على الأقل تقلل من تأثيرها السلبي عليك؟
بقيت أعمل unfollow لناس كتير على النت. <giggles> يعني بقيت أشي أشيلهم من الfeedback بتاعة من الfeed بتاعة الFacebook، مش لازم أعمل له unfriend هو بس إن هو ما يظهرليش كل شوية، ياعم خلاص عرفت إن أنت جامد. يا عم <tsk> دي كانت البداية طبعًا، مش عاي يعني عشان أنا الواحد كتر الحاجات اللي حواليه، أنا مش عارف اللي ورا القصة دي إيه، والّا اللي ده إيه، بس كنت في فترة كده باقفل كل الحاجات، أو بابعد عن النت، أو باقفل الموبايل، أو باختفي من السوشيال ميديا شوية، لأن أنا كنت حاسس هي السبب في إن أنا قاعد باقارن.
مفهو أيوه. فاهمك. أوكي.
آآ، اشتغلت على طول، وابتديت أكتشف إن هو أنا مش مستفيد أي حاجة بالمقارنة، ده كل واحد وليه ملكوته وليه مشاكله، وفي ناس بقى باتكلم معاها، باكتشف إن هُم عندهم بلاوي، هُم فعلًا مش منزلين خيبتهم على النت، هُم منزلين الحاجات الحلوة بس، فَسِنّة في سِنّة بقى مع اندفاع الشباب بيقل، آآ، بتبدأ تك تكتشف هوالحاجة الحلوة دي قدامها حاجات تانية وحشة.
<coughs> فاهمك.
كل ما تقتنع بده، وتكتشف إن إحنا كلنا واخدين حلو على قد الوحش، يعني الحلو اللي أنتَ واخده، واخده على قد الوحش. طبعًا هي بتاخد مدة؛ لإن ده طابع إنساني ما تقدرش تغيَّره، ومش هأقول لك بقى أنا أهلي ربوني على إن أنا عندي قناعة، أنا آه عندي الحتة دي، وما بتفرقش معايا أوي الناس بتعمل إيه وما بتعملش ايه، بس موجودة، أنا باقول لك اللي هو جوايا، بيبقى ساعات جوايا ممكن ما بيبقاش ظاهر، وعمري ما إن أنا هاغِير، بإن أنا أضر حد أو كده، بس بابقى متضايق يعني أنا إشمعنى أنا؟ ده أنا عدى سنة وهو بيترقى وأنا ما أنا كنت يعني ما كنتش فاشل ولا حاجة ده أنا كنت بأجيب درجات حلوه فلسه ولسه Junior <tsk> فإحساس ده كان وحِش، مش عشان حاجة، مش باتمني له هو أي حاجة وحشة، أنا متضايق على مو وضعي أنا.
أها. أكيد، أكيد. اهم. طبيعي. فاهمك
ف ب تقلّل social media في الأول بتساعد جدًا. تقلّل تركّز ت ت تبدأ بقى تقنع نفسك تبدأ تتك على فكرة يعني أنت لو اتكلّمت مع أي حد من اللي بيتفشخر جامد ده، كل ما م level الفَشْخَرة بيزيد، كل ما هو بيداري على خيبات كتيرة أكتر. دي هتكتشفها مع الوقت.
كويس. طب تفتكر ده بيحصل عامةً ليه؟ يعني ليه في ناس ممكن إن هي تحُط نفسها في موقف إن هي تبقى بس الناس بتبُص لها عشان تِحْقِد عليها أو تحسدها يعني ليه؟
ثقافة. إمم. فرق ثقافة. لإن أنا لقيت في دول تانية زي اليابان مثلًا، آآ بيعلّموا الأطفال من صغرهم إن هم يحترموا الشُغلانات البسيطة وإن ده حاجة ما ي تعيبش حد. وإن ابن اللي بيبيع أنابيب زي ابن الوزير، وكُلّهم نفس بيركبوا من نفس المترو مع بعض وكل <tsk> فيه ح طبعا 100% في influencers وبتاع اللي بيقعدوا يعرضوا ويتباهوا وشباب طايش وكل الكلام ده موجود. بس غالبيتهم عندهم حتّة التواضع. حتّى في التَحيّة بتاعتهم ويوطّي راسه وكده، ده بيع ده بيعلّمهم من صغرهم التواضع. التواضع ده بيخلّي المقارنات قليلة. أنت ممكن تحس إنه كُلّهم لابسين نفس البِدَل شَبه بعض. إيه ده؟!
أي إمم. إمم.
ده كلّهم واحد، ده كلّهم كذا، ده كلّهم تلاقي الوزير راكب مع ال عامل النظافة في المترو.
آه.
الثقافة بتاعة كل بلد
فالشكل الواحد ده مخلّيهم حاسين إن كلّهم ما حدش عارف مين أصله إيه، بالضبط، آه.
كلّهم زي بعض. خد بالك الموضوع مثلًا تلاقيه زايد أوي في أمريكا مثلًا في الشباب عن اليابان ليه؟ اليابان عندهم حوار اللبس الموحد في المدارس، وممنوع تشتري برا عشان ما يخلّوش الأطفال يقعدوا يشتروا براندات في الجِزم وفي الحاجات دي، في مدارس بتمنع الكلام ده، وبتدي دروس توعية إن أنت ما تعملش كده عشان ما تخلّيش زمايلك ي آه لأن هم مدركين الأطفال مش هيبقى مدرك، هو بس شايف زميله جايب جزمة واو
صح.
بس حتة اللبس الموحد لوحدها، إحنا كلنا لابسين زي بعض، بتقلل المقارنة. أمريكا كُل الأطفال كُل واحد بيلبس كُل واحد على فكرة يعني هي دي على قد ما هي ساعات إحنا بنتريق عليها، إيه ده؟ ده بُص اللبس اللي هم لابسينه شبه بعضه ومش عارف إيه كده. هي بتربي إن إحنا زي بعض، فبتقلل ده ف
ما حدش هيبُص لحد. إمم. كلّه لابس من التوحيد والنور الياباني، ما فيش حد أحسن من حد.
مصر كانت كده، مصر لحد دلوق على فكرة آه طبعًا لسه ال ب عندنا مشاكل في حوار اللبس والألوان الغريبة اللي بيختاروها الأخضر والبنفسجي والحاجات اللي بيعملوها في الطلبة دي. بس فكرة إن أنتم كلكم لابسين زي بعض بتقلل جدًا ال المقارنة، وأنا دي شايفها حاجة كويسة في مصر على فكرة حوار إن اللبس الموحد لسه موجود.
حقيقي. طيب قُل لي بقى على ج الشِق التاني، إن أنت قُلت لي إن الناس بدأت تقارن نفسها بيك، ده بيضُرك إزاي وبيضرهم إزاي؟
إمم. بيضُرهم طبعًا إن هُم م ع يعني أنا حياتي مش مشاع، أنا حياتي برضه أنا مش بانشر خ أنا ب أنا بانشر خيبتي ساعات على النت مش هاكدب عليك يعني ممكن أنش آآ أنزِّل صورة ليَّ وأنا محشور في المترو، وأنا م <chuckles> وأنا مش لاقي مواصلات أروّح بيها، و بانزِّلها عادي ما باتكسفش. بس أنا بانزِّل بقى عشان أنا باسافر كتير، باروح شغل مع شركات كبيرة، بتاع، أنا باحب بقى أنا باستخدم Instagram بالنسبة لي زي ألبوم صور كده باحتفظ فيه بذكرياتي مترتبة، و وأقعد أفتكر بقى الفترة اللي كنت فيها الناس بتبقى شايفة ده ح إيه ده؟ ده بُص ده راح فين، طب يا باشا أنا عشان أروح دي قعدت على الورق سنة أقدِّم لحد ما اتقبلت. هل أنت بقى يعني بصيت لدي؟ ما شُفتهاش.
امم. آه. فاهم
في ساعات كلام بقى بتسمعه وتعليقات ب على الص على الستوري على البت بيضايق، دي الن ده الشِق اللي بيضايقني أنا، وبيضايقني أنا إن الناس يعني ماشي يا عم أنا يا عم أنا الحياة سهلة بالنسبة لي وبمبي ووردي.
إمم.
آآ، مش لازم تُخش تعلق بطريقة سخرية، طَب يا باشا لو أنت كده لو شايف الموضوع سهل وEasy ميزي ما تعمله.
يعني بدون يعني تفاصيل كتير، قُل لي كده مثال على ال التعليقات اللي فعلًا بتخ بتحطك تحت ضغط عصبي أو تحسسك اللي هو، طَب أنت استفدت إيه يعني؟
فاهمني؟ إمم. إمم، يعني من غير تفاصيل مثلًا، آآ، أنا مثلًا أول ما باعمل أي ح يعني أنا ممكن أكون مختفي شوية أو بانزل حاجات وأنا في مصر، مثلًا، آآ، وما حدش بيعبرني وبيعملوا بيفتحوا الStory بتاعتي، أول ما بانّزل Story إن أنا مثلًا في برلين والّا في كذا والّا آآ، طَب ما أنت الحياة حلوة معاك أهو ياعم ما تقول ما ما تقول لي آجي إزاي؟ طَب يا باشا أنت ما سألتش عليَّ بقى لك سنة وأنا في مصر مثلًا أنت جاي تفتكرني د الطريقة نفسها و ويبدأ كلامه ما ما الحياة حلوة ده أنت طايرة ما أنت ده أنت على وش ده أنت وشك نوّر برَّه. يا عم <giggles> لي يعني إيه وشي نوّر برَّه؟! طَب أنا كنت باعمل إيه جوه؟! ما أنا كنت هو هو نفس الشخص أنت إيش عرفك فاهم؟ <giggles> أنا <giggles> بتضا الطريقة، الدخلة بتاعة الكلام، و ومعظم الناس اللي ما بتكلمكش غير علشان ي أنا أساعدك عادي وباقول لك أنا عملت إيه، ومب على فكرة أنا مش باخبي ولا أي حاجة، بس أنا نصحت ناس كتيرة مثلًا يعملوا 1، 2، 3 و ولما يلاقوا الموضوع بقى ده إيه ده، ده خطوات كتيرة أوي، ما يعملش. طَب أنت داخل ليه تسأل؟! <chuckles> يعني أنت ضيعت وقتي ووقتك ومكالمات وبتاع، وشايف الموضوع سهل، كل ده عشان أنا نزلت صورة!
أوكي. آه. صح.
فاهمك. طب يعني خلّيني أسألك برضه. يعني الناس ال اللي اللي بتقارن نفسها أو أنت في الوضع بتاعك إن أنت الناس بدأت إن هي تقارن نفسها بيك، هل أنتَ فكّرت مثلًا في مرّة إنّك تخاطب الموضوع ده بشكل عام؟ يعني تقول يا جماعة الناس ال اللي مركِّزة معايا والناس اللي بتقارن نفسها بيّا خلّوا بالكم من 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8؟
إمم. إمم. آه. خ بُص، باعملها بطريقة تانية. أنا باحب دايمًا إن أنا أفيد الناس بالأخطاء اللي أنا عملتها. عشان باقول لعلّ وعسى يعني إن أنا أكون مثلًا حاجة جرّبتها وخَدِت منّي وقت 6 شهور كانت ممكن تتعمل في شهر. فأنا لمّا بيحصل حاجة معايا كبيرة كده مثلًا، باروح كاتب مِنزِّل بوست والّا حاجة بعد 100 يوم في ألمانيا أنا اكتشفت يا جماعة 1، 2 ت واكتب مثلًا 100 نقطة، ع عشرين نقطة، 30 نقطة. باحُط فيها الحلو والوحش. <tsk> يعني أي حد مثلًا بيبقى في story مِنزِّلها ليها علاقة بحاجة أنا ممكن أقولها، باخُش أسلّم عليه أو أهزّر معاه ويقول لي: "طب وأنت إيه الأخبار؟: أقول له كذا، كذا أنت مش ناوي تيجي عندي؟ يقول لي أنا نفسي بتاع أروح قايل له طب ما تعمل 1، 2، 3. من نفسي حتّى من غير ما يسأل فاهم؟ يعني باحب دايمًا وأقول له بس خلِّ بالك مثلًا إن ده هياخد منّك كذا ممكن تعمل كذا ف بالاقي نفسي إن أنا باحب أقول للناس الأخطاء عشان آآ أساعد أي حد يبقى مثلًا نيُّته سالكة وما بيبقى بيتمنى الخير لغيره وبتاع وكده وما يبقاش قصده حاجة، يستفاد. لإن أنا الخبرة اللي أنا اكتسبتها في الموضوع ده مش عايزها تروح هَدَر بصراحة عايز حد يستفيد منها. أنا اتضرِّيت بيها، حد غيري يستفاد.
ماشي. كويس أوي. آه. فاهم طيب خلّينا خ خلّينا نقول إن مُعظم الحاجات اللي إحنا بنتصرّف بيها هي مبنية على تربية أو مبنية على حاجة إحنا يعني عانينا منها من وإحنا صُغيرين تمام. فمُمكن تقول لي كده أنت شايف مثلًا موضوع المُقارنات ده بدأ معانا إزاي؟ يعني ليه كُلّ الناس أو خلّينا نقول أغلب الناس بتقارن نفسَها بغيرها؟
إمم. إمم. إمم. أنا عندي أُسرتي كانت أنا عندي أخ وأختين، عا بابايا ومامتي كانوا بيعاملونا إحنا ال4 على إننا واحد يعني ما أظُنش إن مثلًا في فَرق في العيدية، في فَرق في الفلوس، في فَرق في اللبس، كانت كُلّنا حاجاتنا من بعض، وكُلّ حاجة بنجيبها بتبقى لنا كُلّنا.
أوكي. حلو أوي.
ده خلّى إن ما فيش مُقارنا إذا كاء يعني على طول التواصل، على طول إحنا كُلّنا زي بعض، كانت فعلًا أي حاجة بنعملها بنعملها إحنا ال4 مع بعض، فده كان من الحاجات اللي ب خلّيني، يعني أنا شايف إن دي لو اتعملت مع الناس كُلّها يتعاملوا مع ولادهم بالطريقة دي، هتخلّيهم إن هُم الحس المقارنة، أو حس الحسد، لو أنت عايز تخُش لها من الحتة دي، مش موجود. لأن أنا متعود أو متربي إن إحنا كُلّنا واحد. آه عادي جدًا، وطبيعي جدّا، إن أنت تحس إن أنت أ زي ما قُلت لَك أنا جاتّ عليَّ فترات أنا متضايق، بس أنا متضايق عشان أنا اتأخرت، متضايق عشان أنا حاسِس إن أنا القطر فاتني، وكُلّ الناس عملت وأنا ما عملتش، باتضايق من الحاجات دي يعني طبيعي، وأظن إن هي يعني شعور إنساني عادي. لأن أنت بتعدّي علينا فترات وِحشّة كُلّنا. بس، ما كُنتش باتضايق من إنجازات الناس، بالعكس يعني مُمكن هو <tsk> طَب أنا في حاجات كتيرة أوي في حياتي عملتَها، يعني ما دام فُلان عرف يعملها أنا إيه ال هو أنا ناقص إيد والّا رجلّ؟ وأمشي ورا الموضوع لحدّ ما أوصل له. وصَلت له متأخر أحسن ما ما أوصلوش خالِص.
جميل إمم. إمم. أوكي أها أوكي. طيب أنت شايف عامةً طب ما دام أنت ذكرت مثلًا مثلًا إن التربية بتاعتكم ربتكم على إن ما يبقاش في مقارنة ما بينكم وكمان مع ال الآخرين، طب أنت قُلت لي إن في فترة كده مُعيّنة في حياتك أنت كنت بدأت إنك تقارن، إيه اللي بدأ النزعة دي عندك؟ يعني السوشيال ميديا هي بس مجرد حاجة وريتك واديتك مساحة إنك تعمل ده، لكن أنت إيه اللي بدأ عندك ده؟
امم. امم. أظن كانت ه آمم، بالضبط. ال لأ أظ أظن إن هي بدأت بسبب الجيل بتاع السوشيال ميديا وإن إحنا بنحُط حاجات كتيرة، وأنا عندي حاجات اتأخرت فيها زي ما باقول لك مثلًا الجيش أخرني عن الشغل.
آه.
حاجة برّه إيدي، أنا وأنت وعارفين وكلّنا عارفين إن دي بتاعة ربنا مش بتاعة حد. بس أنت في الموقف نفسه، أنت ما عملتش حاجة غلط بس في نفس الوقت متأخر عن زمايلك، طب ليه؟
أوكي. فاهمك.
فهي الحاجات دي اللي خلّت الموضوع يبدأ، واللي كتر الحاجات دي السوشيال ميديا يعني لو أنا بقى مش متابع الدنيا كلها زي يعني لو نفس الجو القديم بتاعنا ما كانش في بقى السوشيال ميديا وأخبارك كلها أنت عارف أخبار الدفعة كلها عملت إيه وسوِّت إيه، ما كنتش قارنت أصلًا، بس.
امم. صحيح. يعني أنا متشكر جدًا على وقتك وعلى استفاضتك بصراحة في ال في الحديث معايا، وآمم شكرًا جدًا.
امم. العفو، في أي وقت، ونكررها تاني إن شاء